अ, जी मुश्किलें अ, दोस्त बनाने में तो नहीं आती बट कहीं न कहीं जैसे रिश्ते बनाने में आती है, जो रिश्ता मतलब रिश्तों को बरकरार रखने में आती है, ठीक है? अ, मैं अपनी बात बताऊँ तो जैसे अ, दोस्ती बनाने में मुझे मुश्किलें तब होती थी, जब जैसे इंसान के पास कोई शौक नहीं होता, कुछ करने को काम नहीं होता, तो कहीं न कहीं वो बहुत अकेला रहता है, है ना? तो वो द ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता अ, लोगों अ, लोग भी उससे बात नहीं करते क्योंकि लोगों लगता है भाई काफ़ी बोरिन इंसा मतलब बोरिंग इंसान है, है ना? कुछ है नहीं इसके पास करने के लिए। तो मगर जैसे अगर आपके पास कोई शौक आ जाता है, चाहे कुछ भी हो, गेम खेलना हो या फिर अ, बोले चाहे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल कुछ भी हो, जिसमें आप 10 लोगों के साथ रह सके, बात-चीत कर सके, एक समाज मतलब दोस्तों के बीच में आप रह के हँसी-मजाक कर सके, है ना? कोई टॉपिक तो होना चाहिए ना बात करने के लिए, है ना? तो ज मेरे पास भी कुछ ऐसा ही था जब मेरे पास कुछ था नहीं, किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं था, कोई शौक नहीं था, तो मैं भी काफ़ी अकेला रहता था, तो इतने दोस्त-वोस्त वगैरह थे नहीं मेरे। अ, जैसे-जैसे मतलब अ, क मानिए मैंने भी अ, बीजीएमआई मतलब पबजी खेला है, है ना? तो पबजी अ, खेले अ, पबजी जब बैन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही बैन हो गया था पबजी तो, है ना? जगह बहुत जल्दी बैन हो गया था मतलब अ, ढाई साल शायद लगे होंगे तो वो चल रहा था, तब तक बैन हो गया वो। अ, तो अ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं तो लाइट खेलता था, मगर उसके बाद फिर मैंने विपिएन वगैरह का यूज़ नहीं किया तो उस समय नया क्य नया उसी समय नहीं अ, पहले से था फ्री फायर का नाम आपने सुना होगा, है ना? तो
जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बल बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत जल्दी बैन हो गया था वो। हाँ। जी। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल, आपने वो वाला गेम अगर पूछा ही है तो क्योंकि बीज बीजीएमआई से पहले मैं भी फ्री फायर ही खेलता था और असल में क्या हुआ कि मुझे बीजीएमआई से ज़्यादा ओ पहला दिक्कत ये तो थी क्योंकि उस समय पे यार सबसे ज़्यादा आपके वो उस मतलब ज़्यादा जीबी के जीबी वाले फ़ोन नहीं आते थे। तो उसमें बड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि मैं पबजी वगैरह खेला हूँ 1-2 बार, तो क्या हुआ कि पूरा-पूरा मोबाइल लैग कर गया, बैटरी ऐसी मोबाइल ऐसा गरम होता था लगता कि वो फट जाएगा। और भाई बैटरी ड्रेन दुनिया भर की मतलब बहुत दिक्कतें हुई, फिर अंत में जाके क्या हुआ कि हम लोगों को मिला कि भाई ये फ्री फायर खेलो, बड़ा हल्का गेम है, बहुत मोबाइल में भी कोई दिक्कत नहीं होती तो हम लोग फ्री फायर ही खेलते सबसे ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि एक समय पर एक दोस्त आया मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि वो मुझे फ अ, फ्री फायर ही के थ्रू मिला था, तो उसने मुझे बोला कि अरे आप एक बार बीजीएमआई में आके तो देखो, आपको हो सकता है वो शायद अच्छा लगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि उस वक़्त किसी के पास अच्छा फ़ोन नहीं था, एक दोस्त था उसी के पास वो वाला फ़ोन था, तो हम लोगों ने वो वाला फ़ोन लिया उसमें इंस्टॉल किया गया, अब जब इंस्टॉल किया गया, तो हम लोगों ने खेलना चालू किया। अब खेलना चालू किया तो वो फिर हम लोगों को एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि हम लोगों को अच्छा लगने लगा, कि हाँ, यार गेम तो सही है। आप थोड़ा-सा खेल सकते हो, बस क्या था कि बेचारे का उस उस बंदे का मोबाइल पूरा-पूरा बर्नआउट हो जाता था। हम लोग अगर एक 1 डेढ़ 2 घंटा अगर खेल लिए उसमें फ़ोन में, तो वो बैटरी ड्रेन और जबकि वो फ़ोन क्या कहते हैं आप iPhone था, उसके बावजूद भी वही सेम दिक्कत होती थी। फिर जाके
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी। जी, जी, फ़ोन नहीं आ रहे थे, हाँ जी, 2 जीबी, 3 जीबी। अ, जी। जी, जी, जी। हाँ जी। जी, जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, जी। जी, जी। जी, जी, जी। अ, जी। जी, जी, जी। हुँ, जी, जी। हाँ जी। जी। जी, जी, अच्छा। हुँ, जी। हाँ जी, जी, समझ गया।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

जी, मेरा भी एक दोस्त है जो कि यही पबजी के गेम से द्वारा बना और फिर क्या है कि वो लगभग-लगभग हम लोग 4-5 साल से सब साथ में ही हैं। और ज़्यादातर जैसे आपने बताया कि अप क्योंकि पबजी एक समय के बाद चला गया था, तो भई खेल खेलने के लिए अब गेम नहीं है तो मगर दोस्ती तो हरदम रहेगी, तो तो दोस्त फिर हम लोग भी अपना क्या कहते हैं वॉलीबॉल खेलते थे, खेलते-खेलते, खेलते-खेलते इतना टाइम रहा कि अब हम सब साथ में भी रहते हैं। और क्या है कि अ, वॉलीबॉल इतना खेल चुके हैं, इतना ज़्यादा खेल चुके हैं कि अब हम लोग अब पबजी या फिर गेम में नहीं जाने का मन करता है। और
अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अ, जी, जी, जी। हाँ जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी, बिल्कुल। अच्छा।
हाँ, औब दूसरा चीज़ ये भी रहा है कि अगर आप थोड़ा सोशल वाले दोस्त तो मतलब जो दोस्त हैं उनको सोशली भी अगर रखेंगे, तो और ज़्यादा मतलब लोगों से और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, लोगों से आप मिलते-जुलते हैं। तो उस एक दोस्त के द्वारा मेरे लगभग-लगभग 6-7 और दोस्त बन गए, और जब वो दोस्त बन गए तो फिर हुआ क्या कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि मतलब मेरे रीच आउट में लगभग-लगभग 40-50 दोस्त हो चुके हैं। और वो एक ही वही एक कड़ी है जो मेरे इतने दोस्त बनने का कारण बनी कि एकमात्र यही काण मतलब चीज़ आप बोल सकते हैं कि वही एक दोस्त था जिसकी वज़ह से मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त बने। और सब कुछ मतलब अब यही एक चल रहा है कि वही चलता रहे, दोस्त हैं ज और खेल-कूद था अब, एक समय तक था अब वो मगर वही स खेल चीज़ें खब खत्म हो गई मगर अब दोस्ती है, दोस्ती रहेगी रहेगी, हरदम रहेगी। यही एक चीज़, बिल्कुल, तो आपको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
हाँ जी। जी, जी, जी, अच्छा। अच्छा। जी, जी, जी।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
अ, तो अ, वो ये पूछ रहा था कि मतलब भई आजकल के जमाने में तो दोस्तों को बनाना एक अच्छा चीज़ भी है और बड़ा खतरनाक चीज़ भी है। तो आपको क्या मतलब मुश्किल वग़ैरह क्या आपको पड़ते हैं, दोस्त बनाने में?
हुँ, जी।